Sa ano na lang sa cellphone gan'yan, kasi minsan siyempre naaaliw ka na masyado talagang ang madalas tayo na tututukan natin yung mga paglilibang din, eh, yung hindi mo na namamlayan, may mga hindi ka yun nga, hindi mo agad nagagawa, para gagawin mo rin naman yung ibang mga gawain mo pero hindi mo lang nagagawa agad kasi nga na, ah, ah, nalilibang ka masyado.
Mm. Oo. Tama. Mm. Mm. Oo. Oo oo. Tama. <laughs> Oo, parang ano yata ako diyan natatamaan ako, kasi syempre sabihin natin na ay magpapahinga lang ako ng isang oras hanggat na hanggat nakatulog ka na, di ba?
O. Oh, 'di ba? Yun na nga, eh. <sniffs> Pero paano mo na oo, naalagaan yung balanse gan'yan, sa pagitan ng paggamit ng teknolohiya at yung oras mo, para sa pamilya?
Tapos mm. Mm, sige. Oo. Oo. Ay ala. Ayan para sa'kin kasi ang tinatandaan ko umaga pa lang kailangan tapusin na muna lahat ng mga gawaing bahay. Oo, kasi, ah, yun yung ginagawa ko, eh, pagkagising sa umaga, ah, yoon, gano'n nagsisimula ang araw ko, yung mga gawaing bahay muna ang nauuna. Kasi kapag yung cellphone ng nauna ay nako walang ma walang matatapos.
Oo. Ng gawain. Oo. Oo. <laughs> Oo, tuloy-tuloy na, totoo.
Oo, wa walang matatapos na gawaing bahay. <chuckles> At saka ayun pagdating naman sa pamilya kung kam kami ng asawa ko kapag nandito siya sa bahay talagang, ah, ginagawa namin ay kapag nag-uusap kami, walang gadget. Parang mga pin pinapatay namin yung mga gadget namin kung possible wag, ah, iwasan ang paggamit ng gadget. Ikaw ba?
Oo. Oo. Oo. Ah, tama. Oo. Oo. Oo. Oo, gano'n din kapag kailangan namin mag-usap-usap na pamilya yung, ano muna yung ano namin focu focus namin sa mga cellphone, sa computer, gan'yan sa gadget, yung 'pag kakain lalo importante yun, 'di ba, na pahinga muna.
Mm. Oo. Tama. Mm. Mm, mm. Lalo na sa mga anak mo, 'di ba? Kailangan disiplinahin sila sa paggamit ng gadget. <chuckles>
Oo. Totoo. Totoo 'yan, kaya ayun
Kasi ano nakakawili naman talaga yung mga gadget, 'di ba?
Oo, oh kahit naman tayo talaga 'di rin maiwasan.
<laughs> Tama. Ah, ayan salamat sa mga ideya na naibahagi mo sa akin.

Tama, tama ah, oo. <chuckles>
Mm, pero ano, ah, eh di ikaw sabi mo kanina nagtatrabaho ka sa inyong, ano ano ba yun? Sa inyong bahay. Tapos, ah, gumagamit ka talaga ng mga computer.
Oo. Mm. Oo.
Oo, da ano yun, magkano ba yung bill ng kuryente niyo? Kasi di ba <laughs> napakalakas niyan?
Ay malaki, malaki naku di ko na siya ma oo malaki basta malaki siya, dahil yung asawa ko sa bahay din naman nagtatrabaho sa pang-gabi siya kaya
Mm. Ah, talaga ba? Mm. Ah, ano ba yun? Aabot ba siya ng mga 7,000 ganyan, umaabot? Ay! Talaga ba? Sabagay no kasi habang nagtatrabaho kayo hindi kailangan na na kailangan niyo ng aircon para maging komportable.
Oo, mga ganyan mm. Oo. <chuckles> Oo minsan, kahit pag ano parang ganon naglalaro, ah, dati 5,000 ngayon ganon na nagiging isang libo.
Oo. Mm, mm. Oo, oo at saka ano, para sa'kin kailangan naman talaga yung aircon ngayon sa araw na ito.
Oo, totoo yan kasi napaka-init.
Di ba? Parang mm parang sa'kin ay hindi na siya luho eh. Pa pang araw-araw na kailangan na.
Oo nga dati kasi Oo, dati isipin mo parang luho siya, dating dati pa. Ngayon kasi, dahil na rin yung iba na yung klase ng init gawa nga ng sinasabi nilang climate change din yan. Oo, iba na.
Mm. Oo. Mm, di ba? <chuckles> Pero di ba sabi mo kanina umaabot ng 7,000, hindi niyo ba ikinukunsindera na mag-invest sa mga solar panel?
Oo.

Malaki rin ang tulong talaga o benepisyo ng teknolohiya dahil napapagaan nito yung mga ginagawa natin mas mabilis din. Dati nga 'di ba may typewriter naka-typewriter pa noon, ngayon computer ang dali nalang talaga, tapos kapag may pagkakamali idi-delete mo lang tapos puwedeng ano rin i kumbaga i-save mo na lang siya ganyan, tapos
Mm. Oo. Mm. Hmm. Oo. Tama. Mm. Mm, 'di ba? Sang-ayon ako diyan, oo. Oo. Mm. Oo, tama sang-ayon ako diyan, kasi 'di ba may mga apps na ngayon na nakakatulong sa'tin sa pang araw-araw nating pamumuhay, kunwari kapag, ah, gusto mong mag-alarm ng paggising mo.
Oo. Oo. Oo, 'yan.
Yung oras nagigising ka, 'di ba?
'Di na kailangan ng alarm clock, nasa telepono mo na, oo.
Mm, mm. Pero ikaw ano, may mga madalas ka bang apps na ginagamit sa trabaho mo?
Ah, sa trabaho yung email na email naman ganyan, pero ang mga paborito ko talagang apps ay yung mga para sa personal tulad ng Spotify 'yan <chuckles> at saka TikTok. <chuckles> Dahil ang TikTok ay ano rin nakakaano siya, eh, natutuwa ako kasi sa mga napap dumadaang mga video sa akin, oo.
Mm, hmm nap Mm. Oo. Oo. Ah, ah, oo. Mm, mm. Tama. Oo 'no? Oo sang-ayon ako sa'yo kasi medyo gamitin din kasi yung Spotify ko lalo na pag umaga. Ah, kasi 'yan yuong aking pampagising sa umaga, eh, kapag gagawa na ng mga gawaing bahay yuong papatugtog ka ng mga, oo ng mga masasayang musika pampasigla ng iyong katawan. <chuckles>
Ayan. Oo. Na may musika. Oo. 'Di ba? Oo. <chuckles> O ikaw, ay, eh, bukod sa Spotify may mga paborito ka bang apps o gadgets na palagi mong ginagamit?
'Di ba? Hmm. Ah! Ako.